Он провалился для многих, а для фанатов многих он провалился.
Но совсем не оправдал твоих ожиданий, да, ну и ожиданий фанатов. Ну слушай, тем не менее, может, он какие-то сборы им сделает просто потому, что он зрелищен как минимум. Опять же, для людей, которые книгу не читали. Кстати! А вот как ты относишься к тому, что, возможно, те, кто книгу не читали, посмотрят этот сериал, он им понравится, у них сложится какое-то впечатление?
М, да. Да. М. Мгм. Но у них сложится плохое впечатление, потому что даже персонажи, мягко говоря, неправильно переданы.
Ага, ага.
Там вот, э, в сериале есть, э, главный персонаж Галадриэль эльфийка. Вот, э, во властелине колец в фильмах ее правильно передали. Она была вся такая вот красивая, важная. Она никогда не участвовала как бы в битвах. Она не была боевой дев нет, нет нет нет, другая.
Есть такой, есть такая. Так. Лив Тайлер, если не ошибаюсь.
А, н у ну, может быть, другая, да. Но я не помню точно, может, и не Галадриэль, может, как-то по-другому ее назвали. Там такая более старшая эльфийка. Вот и
А, другая, окей. А, да, мгм.
Вот. И вот ее в фильмах правильно передали. Она была такой спокойной бо как говорится, высокой. Вот. Всё, вся из се м, просто
Так.
правильная эльфийка. В сериале ее переда Да да да да да да.
Высокой, статной, с хорошей осанкой, самоуверенной, уверенной в своей правоте. П безупречный персонаж.
Такой красивый, всё. Да. В сериале из нее сделали, м, м, ну, грубо говоря, как это называется, есть такая вот, э, фраза: бой-баба.
Ага.
Без ше девушка, она там чуть ли не генерал, кого хочешь завалит, а, всё сделает, ну
Так.
Если я правильно помню по фи по книгам, она никогда, м, м, не дралась, она не была воинственная, у нее не было такого.